Ô kê. Ờ, hello bạn, chào bạn.
Chào bạn, ờ, hông biết là một cái ngày của bạn hôm nay như thế nào?
À, hôm nay mình vui, mình, à, mình rất là vui luôn, sắp đến, a, nghỉ lễ rồi.
Ừm. Ừm, ồ, kiểu như là, ừm, <clicks tongue> kiểu như, cái trong cái không khí thế này thì, ờ, hổng biết là, kiểu như, ơ, bạn có dự tính là <clicks tongue> bạn sẽ đi nghỉ lễ, đi du lịch xa, hay là chỉ ở nhà mà, kiểu, ơ, tận hưởng không gian chung với những, ơ, em bé thú cưng?
Ờ, thì ờ, hông, đúng á, mình định nói luôn. Mình cũng muốn đi du lịch lắm nhưng mà vẫn còn vẫn còn chó mèo ở nhà, phải, ơ, phải chăm sóc tụi nó.
Ừm. Ừm, ô, thế thì, kiểu như, bạn cũng có đang nuôi chó mèo luôn hả?
Đúng, mình nuôi cả chó lẫn mèo luôn.